Ah, well, ah, sa ganun naman 'no, pwede para sakin, ah ah, pwedeng tanungin pa rin eh. Kapamilya, kung ah, alam mo yun kung Pinoy naman talaga eh, ano, parang tayo, 'no? Likas na ah, hospitable. So, kung ah, kaya naman natin, iba usually nagho-host tayo. Pero kung hindi talaga, eh, umayaw tayo. Para at least eh, kung may ma-susuggest na tirahan ng iba. Ah, makakapag-suggest or mas makakamura ka pa rin kasi taga-dun na sila, so medyo familiar sila sa place, mahanapan ka ng safe tapos ah, pasok sa budget mo, ano? Or ah, parang ako naman, pwede namang tanungin na lang agad, 'no? Oh, may malapit ba diyan na ano tirahan ganyan na pwede nga tuluyan no, tapos antayin ko na lang na mag-aano volunteer na, O, dito ka na lang tumira. Usually ganyan naman tayo pag ano, 'di ba? Oo.
Mm. Mhm. Mm. Mhm. Ayan, tama. 'Di ba, ayun talaga yung iniintay ng ma-magic word? Dito ka na lang, kaysa gumastos ka pa, di ba? 'Di ba?
Oo. Parang, ah, siyempre nahihiya-hiya ka muna no kasi 'di kayo ka-close. Parang, Ay, may ano ba diyan, malapit na tirahan? Eh, ganun na rin ako minsan no kahit dito sa mga pinsan ko sa ano, sa Asian countries naman sila na nagtatrabaho. Ano ba okay puntahan diyan? Kailan punta mo? Ay, ganito. Para ah, ano, Okeey puntahan, ano okay na place sa gusto mo? Dito ka na lang sa 'di s siyempre, sige agad. Oo. Hmm.
Oo. <laughs> Hmm. 'Yon. <laughs> Grab the opportunity, <laughs> 'di ba, kung saan ka makaka-save? Oo nga naman, mm tama naman. Parang in in the same manner na parang 'yong sila gustong pumunta dito sa atin, 'di ba? Palagi na lang open arms like para, Ano bang gusto mong kainin pagkadating mo? 'Di ba? Dahil bilang, baka iniisip natin na namimiss na nila 'yong mga Filipino food, 'di ba? Ganyan. Mm.
Oo, o. Mm. Totoo ayan, oo. Saka iba rin kasi yung cost of living naman sa ibang bansa no, na sa tingin ko nakaka-apekto rin, oo. Kasi sa atin naman, mababa lang.
Totoo naman. Mhm. Oo, pwede kang
Iyon oo. Mhm, maraming salamat dito sa kwentuhan natin.
Yan oo nga, salamat sa, ah, pag-share ng iyong an